Wala akong personal na nakilala pero ganiyan din marami na akong mga nababalitaan, napapanood, nababasa. Ah, totoo nga 'yon 'no at saka kasi ngayon ang lahat puwede mo ng mapeke, eh. Mukha, yung deep fake, AI oo, totoo. Kaya nga, eh.
Oo, oo 'di ba? Mm. 'Di ba? Yan lalo na may AI pa. Nakakatakot 'no? Buti ikaw safe na hindi ka na ano ako na mayro'n akong nakasagutang isa pero
AI ba yan? Oo. Ah
tinest ko siya alam mo 'yon? Na gusto kong i-try, "Sige willing akong mawalan ng 500 pesos kunwari."
<giggles> Oo.
Pero nawalan ako so <laughs> ng five hundred.
Ah, tapos 'yon nga na di na pero napatunayan mo, ah, wala scammer talaga 'to.
Oo, napatunayan. Pero 'yon yung item para siyang online store tapos ang may binibili ako na sobrang mura pa 50% off pero bago lang tong item na to, ah. So, imposibleng maging gano'n siya ka-mura. Pero pinatulan ko, para lang tas 'yon at least naman dahil credit card yung ginamit ko nabalik yung pera sa akin, ayan.
Ah. Ah. Ang mura. Ayun buti na lang. Ayun, oo.
Hmm. So, scam siya na Calculated risk kumbaga. <laughs> Hindi ako talo, gano'n.
<laughs> Naku. Oo naibalik pa rin nako mag-iingat palagi para hindi tayo mag-scam, salamat sa mga ano, mga mga tips diyan o kaya ano mga na-ikwento mo.
Totoo. Ah, oo. Totoo. Oo, sa'yo rin.